أنا بصراحة عايزة أعرف رأيك كده، وجهة نظرك آآ ليه المَيَّة آآ بقت قضية كبيرة أوي اليومين اللي إحنا فيهم دول؟
الميَّة طبعًا ش من مقومات الحياة، ده شيء أساسي في وجود ال ال الكائن البشري أصلًا، يعني بدون المَيَّة ما ما فيش ما فيش إنسان، فديًا حاجة أساسية في الوجود ف آآ وجودها اليومين دول بقت ثر يعني بقت قضية كبيرة شوية، لإن المَيَّة تكاد تكون قَلّت آآ تدفقها أو أو كمياتها اللي بتخش الدول، قَلّت شوية عن عن الأول، فده ال اللي عامل قلق عند الشعوب، وعند الدول طبعًا.
إمم. إمم. أيوه، طب أنت شايف من وجهة نظرك إن إن ممكن تكون إيه المشكلة، اللي ممكن تبقى بتسبب القضية بتاعة المَيَّة؟ يعني هل مثلًا التلوث بتاعها تلوث المَيَّة، والّا مثلًا المَيَّة القليلة في بعض البلاد، والّا مثلًا آآ الصراعات اللي بتحصل على المَيَّة ما بين الدول، يعني القضية الكبيرة دي بتبقى واخدة أنهي شق؟
آه. إمم. بُصي هو كل كل اللي اللي حضرتِك قُلتيه ده منُه، يعني كل حاجة كل قس قسم منُه له سبب، بس خلّينا الأول نتكل يعني أنا عاوز أوضح لِك الأول، هي المَيّة يعني إيه لازمة المَيّة في حياتنا، ف المَيّة دي مكون أساسي من الحياة، إن من غيرها ما نعرفش نعيش، ف فهي سبب يعني إ إ الناس ت تقوم حروب علشانها، فخلّينا واثقين في حاجة زي يعني متفقين على حاجة زي كده، لأ، آمم يع يعني المَيّة مثلًا لو قلِت عند دولة بطريقة معينة، ب يعني خلاص لازم كل الحياة هتقف عندها، فهتقوم حرب علشان ت ترجع المَيّة اللي لها تاني، ف
إمم. إمم. اهم، أيوه طبعًا. إمم. أيوه. اهم.
آآ دي دي اللي بيوضح أهميتها، خلّينا بقى
طب أنتَ شايف، طب أنتَ شايف لو في بلد المَيَّة فيها قلِت، البلد دي ممكن تعمل إيه علشان تبقى بترجّع المَيَّة مرة تانية؟
والله على حسب سياسة كل بلد، يعني مثلًا بلد زي مصر، في الوضع الحالي آآ مصر عندها تهديد في المَيّة بتاعتها، إن نهر النيل طبعًا معتمدة، مصر معتمدة على المَيّة بشكل أساسي نهر النيل، يكاد يكون أكتر من 90% ف آآ دولة زي إثيوبيا مثلًا بتعمل سد آآ عندها آآ وبتخزّن فيه المَيّة، فده طبعًا هيأثر على حصة مصر السنوية من المَيّة، اللي هي تقريبًا خمسة وخمسين مليار متر مكعب أو حاجة زي كده مش متذكر الرقم، بس امم ف آآ دولة زي مصر مثلًا، ممشّياها الأمور دبلوماسية الأول، أنا عاوزة إيه، آآ أنا هامشي بال بالرسمي الأول، آآ بالأمور الدبلوماسية أوض أوصّل للأمم المتحدة، أوصّل لمجلس الأمن، على أساس أكوّن مشيت الأول دبلوماسي، قبل ما اتخذ قرار آآ إن أنا ممكن أقوم مثلًا حرب علشانها، لإن ده طبعًا آآ آه.
إمم. أيوه. آه، أكيد طبعًا. اهم. همم. آه، أمهِّد الأول يعني إن ده ممكن يحصل فيه مشكلة، وممكن المَيّة تقِل بشكل م ملحوظ بالنسبة لمصر، فهي بتمهد قصدك يعني، قبل ما تبقى بتتخذ قرار كبير يعني في الموضوع ده.
بالضبط. أ آه لأ، لأن مثلًا لو اتّخذِت تج يعني حرب مرة واحدة، هتتفرض بقى عليها عقوبات، وهيتفرض عليها إيه تبعات تانية كده إحنا في غنى عنها دي دلوقتي، لأن إن هو اتخاذ الحرب قرار الحرب ده مش سهل، فهو بيتحوّل الأول بال بالصياغة الدبلوماسية، بال بالطرق الودية، ب بالدول الوسيطة، إنها تحاول تحل المَيَّة دي بالود، فطبعًا يعني هي بتحاول بقى لها كام سنة، آآ لغاية دلوقتي هي ما اتأثرناش، أو مصر ما اتأثرِتش ب بصفة جذرية يعني، فلسه بتحاول. لكن لما لما ف بالفعل يحس إن في شَح في المَيَّة، إن إن إن الموضوع قل، لأ ساعتها هتتصرف ب بكل قوِّتها، يعني ممكن ما تستبعديش حرب تقوم على طول، تلاقي طيران راح ضرب السد ف د د ديًّا آه.
اهم. أيوه طبعًا. اهم. امم. امم. امم، فأنت شايف إن الموضوع بتاع المَيَّة أو قضية المَيَّة، هي حاجة مهمة جدًا إن آآ يبقى في حرب علشانها، أو في دفاع مستميت يعني بالنسبة للموضوع ده؟
آه، ده مش بس شيء مهم، بس ده شيء وجودي، يعني يعني إيه، أكون أو لا أكون، أنا أنا هاعيش أو هاموت، أنتِ فاهماني؟ يعني ش ف فاكرة فا فاهمة أهمية ال ال ال المك المكانة اللي إحنا بنتكلم فيها؟
إمم. اهم. آه طبعًا فاهماك، فاهماك أوي بصراحة، طب قُل لي بقى إمم اتفضل.
و و وغير كده كمان، إن إن المَيَّة آآ ممكن بنستخدمها بس مش الشرب، يعني أنتِ بت بتقوم عليها الاقتصاد برضه، يعني المَيَّة دي بنستخدمها في الزراعة، الزراعة ديًا اللي بت بت بتعم بتقوّم محاصيل، بتق تقوّي الاقتصاد، بنصدّر بيها، بنست حاجات كتيرة جدًا، يعني هي مش بس مش بس آآ للشرب وكده، و وغير كده ممكن نستخدمها كمان في ال ال توليد الكهربا، ممكن نستخدمها يعني ليها مشت شتات كتير المَيَّة واستخدامات المَيَّة.
امم. أيوه عندك حق. امم. امم، أيوه فاهماك جدًا طبعًا، طيب إحنا دلوقتي اتكلمنا عن الحتة ال ال السياسية إن ممكن يكون في حروب بتقوم على قضية مَيَّة، طيب أنت شايف مثلًا إن تلوث المَيَّة ممكن يبقى بيسبب قضية كبيرة برضه، بنفس أهمية الحروب اللي ممكن تحصل على آآ شَح المَيَّة، أو تقليل المَيَّة في بلد معينة؟
أها. هو طبعًا تلوث المَيَّة موضوع كبير، بس لأ لا يكاد يعني ما يتقارنش ب بقلة المَيَّة، هو التلوث ممكن يتعالج، ممكن نشوف امم وبالفعل في يعني في جمعيات تبع الأمم المتحدة ب بتدعم الكلام ده، وبتعمل جمعيات مثلًا زي ما بن شُفنا في البحر الأحمر، آآ في جمعيات بت بت بتنزل أو بتتكون من غواصين و وناس تانية، بتطلع مثلًا تشيل البلاستيك من ال من البحر، تشيل مش عارف ال ال التل الحاجات اللي ممكن تسبب تلوث، امم لو مثلًا بيبقى في برضه عند كل يعني مصدر مَيَّة، بيبقى في أجهزة بتقيس مدى التلوث، يعني لو مثلًا آآ شحنة أو سفينة آآ بترول أو غاز ماشية، وعملت تسريب مثلًا في المَيَّة، فبال على طول بيتقرا الحاجة ديًا، وبي بيبقي في إجراءات، وفي خطوات بيتمشي بيها، بتبقى حاجة مش سهلة يعني برضه.
امم. امم. أيوه. امم. امم. طيب ده بالنسبة للبحر أو ل بالنسبة لل للمَيَّة المالحة، ممكن يكونوا هم بيعملوا الإجراءات دي كلها، عشان برضه الحفاظ على البيئة السمكية، والحفاظ على التلوث العام في ال في المَيَّة و والحاجات دي كلها، طب تفتكر بقى في مَيَّة الشرب في النيل، يعني الموضوع بتاع التلوث ده ممكن يأثر إزاي، وإيه الحلول اللي إحنا ممكن نعملها، علشان نبقى بنُقنن من التلوث؟
امم. امم. آه، هو التلوث ده برضه في مَيَّة الشُرب هتبقى مصيبة بقى ال يعني وجودها ده بيأثر طبعًا على صحة الإنسان. بس ت خلينا نتكلم في الحلول، يعني الحلول مثلًا آآ، متمثّلة في مصر مثلًا في وزارة الري، وزارة الري كل فترة تلاقي مثلًا معدات كده في ال في المَيَّة على عوامات زي كراكة أو أيًا كان، بيبقى معدات خاصة كده ف بت بتمشي في مية النيل بتشيل بقى الريم مثلًا، بتنضف ال ال أرضية ال النهر، بتعمل كل ده كل فترة تقريبًا، أنا مش متذكر مثلًا كل كام شهر تنضف الكلام ده، بتشيل الريش بتشيل كذا. وغير كده محطات المَيَّة، إحنا برضه ما بنشربش مباشر من النهر، إحنا بيبقى في محطات مَيَّة. محطات المَيَّة دي بتتعدى على مراحل فلترة كتيرة، أول حاجة اللي هو بتشيل الرايش آه، آه، آه، بتشيل الرايش، بعد كده بتعدي على مرحلة إضافة الشبة، بن مش عارف إيه، ت تحط كلور، حاجات زي من دي كتير. فالموضوع ده برضه مش بالساهل، وبن ب ب يعني في حلول كتير ليه.
آمم. أيوه. اهم. أيوه. تمام. اهم. آه، عشان تتفلتر وتتنقي امم، امم. امم. جميل أوي. طيب، بقى ده الدور بتاع الحكومة إن هي تكون بتبقى بت بت بتضبط الموضوع بتاع المَيَّة وبتنقيها، ولو عندهم حلول إن هم يبقوا يعملوا دوريات علشان ينضفوا نهر النيل، فدي معلومات جميلة أوي بصراحة عن الحكومة. طيب، أنت شايف من وجهة نظرك، آآ إيه اللي ممكن الناس تعملوا علشان تقنن من التلوث بتاع ال النهر؟
إمم. آه، نيجي بقى لمسؤولية الشخص والأفراد، آآ طبعًا كل فرد عليه دور كبير في في في أول حاجة في الحفاظ على المَيّة، تاني حاجة في إيه لحمايتها من التلوث، أول حاجة في الحفاظ عنها، إن أنت ما تست يعني ما يبقاش في إسراف في المَيّة، إن أنت مثلًا ما يعني تراقب أهل بيتك، تراقب الناس اللي معاك في البيت، تشوف اللي مثلًا بيستهلك مَيّة بزيادة ده تحذّره، ت تقول له تنصحُه، أنت كده مش بت أنت كده مش بتأذي نفسك، أنت بتأذينا كلنا، أنت ت تحاول تت تشوف الإستهلاك الزيادة ده، يعني مثلًا بدل ما أنت آآ ت امم ناس مثلًا بنلاحظ إن الناس بترُش الشارع بالمَيّة بتاعة ال الشُرب، لأ، ده غلط ده استهلاك، م م مثلًا ممكن نعمل بيبقى في مَيّة آآ اسمها إيه صرف آمم، آمم تحسين مَيّة اللي هي تحْليّة، ممكن نستخدم الحاجة دي، إعادة تدوير المَيّة اللي هي بتاع الصرف وكده، ممكن نرُش بيها الزرع، نرُش بيها الشوارع.
اهم. إمم. أيوه، تمام. آه. أيوه. آه. آه، أنت قصدك إن إحنا ن ن آه، نقنّن من إستهلاك المَيّة، علشان نقدر نحافظ يعني على على وجود المَيّة، وده يبدأ بيبدأ من من أي حد يعني إذا كان في البيت أو إن هو يراقب أهل بيته وكده، طيب وبالنسبة للتلوث يعني، عايزاك كده تتكلم معايا موضوع التلوث بتاع النهر، في ناس بتتعامل مع النهر، بشكل غلط برضه، ف ف فإزاي إمم فإزاي نقدر كده نحاول يبقى في وعي إن إحنا نبقى بنحذّرهم عن ال خطورة الموضوع بتاع تلوث نهر النيل؟
آه. بالضبط. آه، عندِك حق فعلًا. آه، الأول بالنسبة للتلوث ال المَيَّة بتاع الأفراد، الناس بتلوث المَيَّة إزاي؟ آ في في طرق كتير، في مثلًا آآ، آآ، النهر اللي ماشي ده أو ال أو البحر اللي ماشي في كل مكان، آآ، اللي هو التفريعة من النهر يعني ده قصدي. الناس م بتتعامل معاه كإنه إيه ده ترعة، اللي هو إيه أروح في ناس بترمي زبالة فيه للأسف، في ناس بتروح ت ت يعني بلاستيك بتاع كل الزبالة بترميها هناك، كل مش عارف ف في الأرياف كمان، يعني أنا شُفت في الأرياف إن في ناس بتاخد ال ال المواشي أو ال أو ال الحيوانات اللي بتربيها في البحر، عشان تحميها في البحر، آه، ده أنا شُفت ده آآ، ع ي علشان يشطفوهم في البحر.
امم. امم. امم. اهم. يا خبر أبيض! ده بيعملوا بيهم إيه؟ امم. آه، ده طبعًا غلط جدًا وبيساعد على التلوث بسرعة أوي. امم.
يعني بينزلوهم البحر. آه طبعًا. آه، طبعًا، ده مثلًا حاجة. حاجة كمان بقى بالنسبة ل ل ل يعني منطقة أكبر من الأفراد المصانع، في مصانع بت ال الصرف بتاعها كله بترميه في البحر، في النهر اللي هو بنشرب منه، صرف المصنع بقى إذا كان مواد غذائية أو مواد للأسف بتبقى مواد أسمدة مثلًا أو أو أعلاف أو الكلام ده كله بيبقى في البحر، فدي كلها أسباب ال ال اللي بن المفروض إن إحنا نواجهها، إن إحنا نقنن الحاجة اللي زي ديّة.
امم. أيوه. اهم. امم. امم. امم. أيوه، فاهماك طبعًا. طيب، هل مثلًا آآ، امم، حملات التوعية اللي ممكن تكون ب بتنتشر علشان موضوع التلوث بتاع نهر النيل، هل شايف إن دي آآ، لازم تيجي بس من الحكومة؟ يعني هل ده دور الحكومة والوزارات، والّا ممكن تيجي برضه من أفراد عاديين وحملات على ال على التطبيقات أو السوشيال ميديا، يعني هل تفتكر مين ليه الدور الأكبر في ده، وتأثير كل واحد؟
لأ، طبعًا هو مش ال مش بس الحكومة والوزارات اللي المفروض توجّه لكده، هي الحكومة الأول بتوجّه الأول، بتعطي توجيه، المفروض بقى إن الأفراد أو الجمعيات أو المنظمات المدنية، تتابع الكلام ده و وتشوفه، دور بقى الحكومة بعد كده مش بس توجيه، المفروض بعد كده دور عقابي بقى، دور ت بعد التوجيهي عقابي، يعني اللي يعمل كده أنت وجّهت وعرفّت لأ، خلاص أنت اللي يعمل كده عاقبه بقى، إذا كنت هتعاقبه ماديًا، أو تعاقبه جنائيًا، أو أيًا كان على كل جُرم على حسب أهميته. وعلى فكرة برضه، أنا يعني أنا حابب إن أنا أقول لِك امم إن المَيّة ديًّا م ممكن نستخدمها أصلًا في، آآ، استخدامات غير الشرب والري والكلام ده، إننا بنولد بيها كهربا، إن إحنا مثلًا في دول عايشة، كهرباتها كلها عايشة على إنها بتستخدمها م من السد بتاع المَيّة، أو أيًا كان، أو لو مثلًا كانت آآ محطة نووية، ف المَيّة بتُستخدم في تبريد ال الحرارة اللي في المحطة النووية، فهي ال ال ليها استخدامات ت ت شتى كبيرة جدًا.
إمم. أيوه. امم. امم. امم. آه. من المَيّة. امم. أيوه. إمم، فاهماك طبعًا، يعني ف فهو المفروض إن إحنا بصراحة نبقى بنحافظ عليها بأقصى شكل نقدر نعمله. طيب، قُل لي آآ، بالنسبة ليك أو بالنسبة لوجهة نظرك، أنتَ شايف إن ممكن يكون تغيير المناخ في بعض المناطق، إذا كانت مثلًا في بلاد بتبقى حَر أوي آآ، ده ممكن يأثر على المَيّة وإن هي تبقى آآ موجودة بشكل أقل؟
إمم. إمم. آه، هو تغيير المناخ طبعًا بيأثر، خليني أقول لِك إزاي، أ أنتِ مثلًا الحرارة مثلًا في في في منطقة معينة زادت بطريقة غير المعتادة، فكمية بخار المَيَّة اللي اللي بت ب بيتبخر ف زاد، فكده نسبة ال ال ال المَيّة في المكان قلت عن إذا كان، يعني تكاد تكون قيمة لا تذكر، أو قيمة قليلة بالنسبة ل لكمية المَيّة، بس كونها زادت عن المعدل الطبيعي، فده قدام مثلًا كمان 20 سنة 30 سنة هيبقى خطر. تاني حاجة
إمم. اهم. إمم. اهم. هتبقى كارثة كبيرة أيوه، إمم.
آه، طبعًا آآ آآ، الحرارة ديًا مثلًا في القطب الشمالي، أو في آآ القطب الجنوبي، ده بتبقى كلها ك متجمدة طبعًا تلج. فلما الحرارة تزيد بطريقة أو ب بشيء غير ملحوظ، وده اللي مؤتمر المناخ بيتكلم فيه، فبيبقى في ال ال ال مناطق كتيرة أو أو كتل كبيرة من التلج ديًا بتسيح مرة واحدة آه. ف ف فال فال ديًّا ممكن تغرق بلاد. يعني مثلًا خليني أضرب لِك مثال، في تهديد يعني الأمم المتحدة بتقول مدينة زي إسكندرية في مصر، مهددة إنها تغرق قريب.
إمم. إمم. ات هتبقى بتسيح، إمم. أيوه. اهم.
مهددة بسبب هي كذا مدينة حوالين العالم يعني بس أنا باضرب لِك مثال في مصر اللي هي مدينة إسكندرية بسبب آآ، اللي هو س إن ال القطب الجنوبي أو إن ال ال الس إن الحتت من الكتل المتجمدة ديَّة هتسيح.
أيوه، إمم. هتبقى بتسيح آه، أيوه فاهماك. طيب آمم، آخر حاجة بقى عايزاك تقولها لي، ممكن تقول لنا كده شوية نصايح علشان نقدر نحافظ على المَيَّة، إذا كان بقى من تلوث إذا كان من استهلاك المَيَّة، يعني قُل لنا كده شوية نصايح كل حد ممكن يبدأ بيها في بيته.
إمم. أول حاجة آآ، أنتَ كل واحد في بيته يشوف استهلاك أهل بيته من المَيَّة، يحافظ ي يا جماعة ده ده دي حا ده حياتنا إحنا كده بنحمي نفسنا لما إحنا نحافظ على استهلاك المَيَّة، تاني حاجة التلوث، التلوث أنتَ لما بتشوف لما تشوف حد بيرمي قدامك مَيَّة بيلوث المَيَّة أنت أنت قُل له ما ما تبقاش سلبي عرفه، ما ما استجبش ليك خلاص اعمل فيه شكوى، الراجل ده بيأذينا مش بيأذي نفسه بيأذينا كلنا. وفي بقى وفي على فكرة جمعيات كتير بتعمل كده.
إمم. إمم. اهم. أيوه، أنا بصراحة يعني نصايحك كلها قيَّمة جدًا، وأنا اتبسطت معاك في المحادثة، وشكرًا ليك أوي، شكرًا ليك.
إمم. العفو الصراحة أنا اللي كنت منتم يعني ممتن جدًا إن أنا اتكلمت معاكِ النهارده.
تمام.